Sí, la verdad es que desde pequeño. Ujú.
¿No? Entonces, para ti no es algo nuevo, sabes de que que en la casa hay que repartirse las tareas, y es parte de vivir limpio, armónico, ordenado, comer rico.
Sí, claro. Sí, eh, totalmente, siempre he creído que una persona, independientemente incluso hasta de la edad
Ujú.
vaya, no está exento de tener responsabilidades, las responsabilidades no solamente son quizá trabajo o quizá estudio, ¿no? Sino que son e es todo, es para poder vivir, como justo lo mencionabas, en una armonía. Creo que todos deben de estar cómodos y de acuerdo con lo que se les está asignando, ¿no?, eh, en es
Claro. Ujú. Claro, que no se le cargue la mano a uno, o a otro, ¿no? Que era algo que veíamos mucho en el pasado, ¿no? Por ejemplo, el día de las madres, ¿no? ¡Ay, sí! Vamos todos a comer con mi mamá, y la pobre mamá acababa, exhausta.
Sí. Sí, sí, sí, totalmente, hasta incluso los regalos, ¿no? Que era que y él le regala sí, claro, e era que uno, pues, digo, se agradece, pero <chuckles> sí, entonces, no, la verdad es que no no creo en que una sola persona debería de llevar la mayoría de del peso en absoluto.
Ajá, "Ten tu olla exprés". <laughs> "¡Mira, una plancha nueva!". No, claro que no, claro que no. Oye, y dime algo, por ejemplo, ¿alguna vez con tu esposa ha habido alguna tensión, eh, porque al otro se le olvidó hacer algo que sabe que le toca hacer?

Sí, sí, sí, totalmente.
O, como dices ahorita, las cobijas y todo eso, ¿no?
Sí, sí, justo, eh, tenemos como asignado, porque a mí la verdad es que no me encanta salir en la mañana, ah, y a mi esposa sí, entonces, justo ella es la que lo saca de inicio, yo les doy de comer, los tengo cuidados durante el día, am, entonces, si
Ajá. Ajá. Oye, pues eso está padrísimo, o sea, son muy afortunados, porque lo que no le encanta a uno, el otro sí lo hace, y entonces están equilibrados, ¿no?
Sí, sí, sí, totalmente. Y y es justo lo que mencionábamos, ¿no? Que sabes que no no no es que te guste hacer algo en específico, pero a la mejor, como sabes que que creo que esa es una de las bases como para la convivencia, eh, viviendo con alguna persona, es justo entender el sacrificio de de otro, ¿no? El el pesar de alguna persona que, pese a que no le encante o no esté totalmente de acuerdo, lo va a hacer con tal de que tú estés cómodo, de que estés en una casa armónica y y tal, ¿no? Entonces, sí
Ujú. Ujú. Claro. Exacto, limpia y en orden, ¿no? Que que eso también refleja mucho el estado de ánimo de las personas, ¿no? O sea, como que si ves un caos por fuera, lo traes por dentro.
Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí, totalmente. Si si tu casa está limpia, armónica, siempre vas a disfrutar el estar ahí, ¿no? Incluso, sin hacer nada, es es algo agradable, al contrario de que está sí, exactamente. Entonces, creo que el el hogar es una de las cosas más importantes.
Exacto. Es algo agradable. Claro, cla Oye, y cuando tú eras adolescente, por ejemplo, ¿no te costó más? este, ¿adaptarte a a los trabajos que, por ejemplo, te asignaba tu mamá?

Sí, la verdad es que todo fue como muy natural y creo que surge de algo en específico, y es que a ella no le gusta cocinar. Entonces, desde ahí yo empecé a cocinar, eh, porque, pues, solo teníamos como las opciones de, o o, cocina alguien en la casa, o, gastamos muchísimo en en comidas externas, ¿no? Sí, no, entonces, la verdad es que yo en algún momento le preparé, oh, eh, algo que le gustaba mucho a ella, y de ahí me surgió mucho el gusto por la cocina, de hecho. Entonces <chuckles> sí, justo a partir de ahí empezamos como con una fue como una cadenita, ¿no? De que yo estoy cocinando mientras tú ayúdame a lavar los trastes, ¿no? Y así empezamos como justo de: "Ah, bueno, mientras yo hago esto ayúdame rápido nada más a hacer esto, y esto, y esto". Y así empezamos, pues, vaya, al final he vivido 3 años con con mi esposa ya, y, pues, todo se dio como muy natural y muy de de esto me gusta hacerlo, o, precisamente, yo le decía, ¿no? Por ejemplo, a ella: "No me gusta lavar trastes", y ella misma fue la que: "Ah, pues, yo los lavo. Yo hago esto mientras tú haces esto otro". Y y así se dio.
Okey. ¡Ajá! A ¡Exactamente! ¡Qué padre! Ajá. Okey. Ajá. O sea, que, digamos, ustedes se basaron, más bien, en en lo que saben hacer, y en lo que les gusta hacer.
Sí, in incluso, o bueno, son son tareas, <chuckles> creo que a no muchas personas les gusta hacerlo, entonces creo que más
Sí, claro. No no no no está tan lindo, pero es es obvio de que se tiene que hacer, ¿no? Pero, digamos, si ella no le gusta cocinar o no sabe cocinar, a ti se te da más.
Claro. Sí, claro, entonces justo creo que sale más de ahí.

Pero, por ejemplo, el tema de la casa, ese nunca termina, ¿no? Y encima criar niños, cuidar niños, formar niños. Eh no, ahí está la base de cada ser humano.
Sí, claro. <giggles> Sí, totalmente, la verdad es que sí. Son cosas a las que creo que afortunadamente, ya en la actualidad, se le da mucho más peso, más importancia, que debería de tener. Eh, pero en en esos entonces, <chuckles> la verdad es que sí era muy fácil que una persona desprestigiara el el hecho de: "Ah, pues, es que estás en tu casa", ¿no? Entonces, se pretende, o, se pretendía en esos tiempos que, por el hecho de estar en casa, no estabas haciendo nada, ¿no? O, que quizá el el mantener sí, no, el mantener una casa limpia era a costa de nada.
Ujú. No, nada que ver. También hay muchas que se hacen, ¿eh? También, luego pasa, también. O sea, que sí, se duerme todo el día, y media hora antes que llegue el marido y los hijos, sacan los congelados y con permiso, ¿no? Pero en general no es así. El trabajo es muy pesado, y es y no acaba nunca.
Ajá, posiblemente. <chuckles> <laughs> <chuckles> Sí, claro. Sí, hay de todo la verdad. Ya. Sí. No, incluso cuando llegas a cocinar después de haber lavado los trastes, cocinas aunque sea algo básico, y ya está todo regado otra vez, entonces
Claro, los vuelves a ensuciar. Exactamente, o sea, los trastes nunca terminan, los baños siempre los usas, la cocina siempre la usas, la ropa siempre la usas. Eh, o sea, sí, son cosas así. Oye, pues me encantó, superinteresante tus puntos de vista. Me encanta que creas en la equidad, en el equilibrio. Te felicito mucho por eso. Y, además, me encanta que tengas una pareja con la que se complementan superbién. Felicidades.
Sí, claro. <chuckles> Sí, fíja Sí. <chuckles>